Ma certo, guarda, capisco assolutamente quello che mi stai dicendo e intanto complimenti per tutte queste belle passioni che la passione poi fondamentalmente è è un qualche cosa che, <chuckles> nella vita ti dà senso, no, ti dà ti riempie proprio la l'anima e tutto il resto, quindi è molto, molto bello e molto importante averne intanto. Ehm, volevo giusto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 riuscire a inquadrare bene, riuscire anche ad aiutarti nel modo migliore possibile. Ehm, una tua giornata tipo oggi com'è più o meno? M'hai parlato ecco di di che ti sei laureata da poco, che adesso stai lavorando, fai un lavoro abbastanza sedentario, ma se dovessi proprio descrivermi una tua giornata, ehm, classica di questo momento, come come, mhmm, come si svolgerebbe, ecco.
Allora innanzitutto, uhm, sì appunto è iniziato questo lavoro che tra l'altro, mhmm, diciamo, ehm, ragiona, uhm, come dire su 2 turnazioni, c'è il turno del mattino e il pomeriggio praticamente alterno le settimane, no. Faccio mhmm, quindi la settimana dei mattini, ehm, si inizia abbastanza presto, quindi alle 7 devo essere già operativa, quindi insomma la sveglia è alle 6 o insomma quando me la sento ecco, magari anche un po' prima per fare le cose con un po' più di calma e diciamo che rientro quindi, ehm, più o meno, ehm, boh, diciamo nel primo pomeriggio, toh, in p non lo so alle 2, le 3 a seconda poi che tutto fili liscio, piuttosto che serve magari fermarsi un attimino in più per delle riunioni dell'ultimo, ecco. Ehm, poi una volta a casa, ehm, visto che appunto mi mi sono trasferita da poco proprio per questo lavoro, ehm, vivo da sola e quindi diciamo che ecco, la cura della casa, le commissioni come può essere appunto l'aspetto della pulizia piuttosto che fare la spesa molto banalmente, ehm, appunto sono l'unica responsabile di questo diciamo. Per quanto riguarda la settimana invece dei pomeriggi, beh d semplicemente è invertito quindi, mhmm, ecco la mattina magari ovviamente me la prendo con un po' più di calma anche per, somma, per recuperare un po' dalla settimana prima e per essere pronta al turno del pomeriggio. La mattina quindi, appunto, svolgo queste commissioni piuttosto che, ecco, la mattina magari è anche un po' il momento ideale per andare in, non so, uffici quindi classico posta, banca insomma è più facile la mattina e poi ecco il turno del pomeriggio inizia intorno alle 2, 2 e mezza più o meno e finisce 10, 10 e mezza, quindi tempo del tragitto e tutto, sono a casa per le 11, ehm, e poi niente quindi diciamo che la mia giornata si conclude abbastanza rapidamente per il fatto che appunto poi, ehm, il giorno dopo si ricomincia ecco, questo a grandi linee.
Okay. Certo. Certo, <chuckles> okay. È tardi. <chuckles> Giusto. Okay, capisco assolutamente, certo. Quindi indubbiamente è una una situazione abbastanza impegnativa, no, da un punto di vista di di vita quotidiana, quello si capisce, è giusto che che sia così, ci mancherebbe altro. Ehm